Ouais, j'aime beaucoup la guitare acoustique. Vraiment, ça, c'est un un vrai un vrai kiff et heu donc ça, c'est plutôt pour les matins calmes, on va dire. Par contre, c'est vrai que le matin, heu, quand j'ai besoin d'être, heu, focus et que j'ai besoin d'être, heu, énergique, ça va être des des sons un peu plus rythmés, heu heu, moi j'aime beaucoup, heu, tout ce qui est pop, pop-électro, heu, dès le matin, je trouve que ça met en ça met en en bonne, heu, en bonne énergie
D'accord. Ouais. Mmh. Ouais et quand tu parles de de de guitare sèche, heu, de guitare acoustique, heu, c'est instrumental ou heu, ou il il y a des paroles derrière ou les 2 peut-être?
et heu ouais. Oui. Oui, c'est souvent des playlists instrumentales, heu, que je trouve, heu, voilà, sur les plateformes. Il y en a il y en a régulièrement quand on met, heu heu, des mots clés comme par exemple, heu, musique, heu, acoustique, guitare ou heu, ou heu, voilà, enfin il y a plein de il y a plein de d'ambiances un peu autour de ça et heu, et ça je trouve que ouais, pour un moment calme pour se réveiller en douceur, c'est pas mal. J'aime bien aussi tout ce qui est, hem, heu, comment ça s'appelle, heu, chillhop heu, c'est des mmh, heu, non c'est pas ça, ah, je me rappelle plus, le le le le nom exact de la
Ouais. Ouais. <chuckles> C'est vrai. Tu cherches un style musical en particulier, heu?
Ouais, c'est, bah, c'est chill, quelque chose, je sais plus comment ça s'appelle exactement mais c'est, heu, des playlists aussi autour de des en fait c'est des chansons, heu, un peu standards on va dire mais qui sont souvent remixées avec un style ah c'est de la Lo-fi voilà c'est ça de la Lo-fi et c'est remixé ouais ça j'aime beaucoup le matin aussi quand c'est, heu, quand je vais être dans un un mood un peu calme.
Une playlist? D'accord. Ah ouais. La Lo-fi? D'accord. Mais e explique-moi concrètement ce ce ce qu'est la Lo-fi, parce que je t'avoue que je connais pas.
Par Que le la Lo-fi, alors la Lo-fi ça va être, heu, un morceau, heu, alors qui mélange un petit peu des des sons, heu, d'électro mais très très calmes avec des samples très doux, mais ça peut aussi avoir des des des sonorités un petit peu plus, heu, acoustiques, comme avec, un petit peu de guitare, heu. Parfois, on retrouve aussi des mmh, des instruments comme, heu, le kalimba, je sais pas si tu vois ce que c'est, ou le piano à doigt, ça peut s'appeler comme ça aussi. C'est des
Ouais. Mmh mh. Ah! D'accord OK, non je connaissais pas du tout.
C'est des ces petites barres de métal en fait que tu fais, heu, que tu fais vibrer, heu bah avec tes doigts quoi, <chuckles> et ça fait des sonorités très
OK et ça fait un style, heu ç ça ressemble au piano c'est ça du coup?
Bah pas vraiment, en fait c'est plus dans le dans la comment dire? Dans la façon de jouer et que c'est du piano parce que c'est des une lame, c'est une note, tu vois, donc c'est pour ça que ça ressemble un peu à un piano sur la la la façon de jouer, mais par contre au niveau des sonorités, heu, ouais non ça va donner des des sonorités très, hem, ah je saurais pas te le décrire, mais très ce enfin, c'est très doux quoi, ça fait très, heu très méditatif comme son.
Non? Ouais. OK. Une autre sonorité? C'est plus guitare en fait. D'accord, genre un peu la harpe ou un truc comme ça?

Ouais, exactement. Ouais et pis, heu, c'est quelque chose, heu, bah, qui se pratique, je pense, un peu comme le sport, un peu comme toute autre, heu, <chuckles> tout autre activité. Mais, et plus on le pratique en fait, plus ça devient fluide et moi maintenant je réfléchis même plus. Dès que j'ai quelque chose que je ressens et qui a besoin de sortir, bah, tout de suite je prends mon crayon, mon stylo, heu, enfin mon ma feuille et mon papier et puis je je commence à écrire des trucs, et puis, heu, j'essaie de trouver, heu, une façon de les chanter. Après, heu
Et ça Ouais. Oui. Mmh, tu es douée aussi, oui. Ouais. D'accord, je vois tout à fait, et par exemple, pour des gens qui, heu, tu sais, qui sont moins familiers que toi à la musique, est-ce que tu leur donnerais, heu, des petits conseils? Je sais pas, pour, heu, utiliser ce mode d'expression ou même juste pour l'écouter et se mettre dans une, heu, une ambiance particulière, heu, est-ce que tu aurais peut-être des conseils à leur donner? Heu, comme toi tu fais par exemple. Tu sais, quand tu es triste de mettre, heu, des chansons tristes pour les aider à ouais.
et hem Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Alors, bah, un des conseils, je pense, qui pourrait être le plus porteur, ce serait de faire des playlists thématiques. Moi c'est ce que je fais, et c'est vrai que quand on est, heu, dans un mood par exemple pas très sympa, heu, voilà, avec de la tristesse ou de la mélancolie, heu, on va pas avoir les idées, heu, claires, on va dire. Pour aller choisir un type de morceaux et cetera, ça va être trop compliqué. Par contre si on l'a fait en amont, heu, faire une playlist avec des morceaux qu'on sélectionne exprès et cetera et ben là, heu, c'est hyper facile parce que du coup on se dit: «OK. Je suis triste, je vais voir ma playlist triste <chuckles> et je la lance, et et c'est parti quoi» heu, c'est ça.
D'accord. Mouais. Mmh mh. Ouais. Je vois. Ah. Je vois tout à fait, c'est un très bon conseil. Ouais. Voilà <chuckles> pas besoin de chercher pendant des heures, heu, quel morceau me correspond et c'est c'est déjà ça a déjà été fait en en amont quoi. Ouais.
Exactement. Alors ça demande un petit peu de travail. C'est vrai qu'il faut s'y pencher, mais par contre une fois que c'est fait, je trouve que c'est, heu ouais, c'est hyper satisfaisant je trouve. <clears throat> Mmh.
Ouais, satisfaisant et puis en plus, heu, c'est beaucoup plus simple comme tu l'as dit. Tu as pas besoin, heu, quand tu es triste forcément tu as peut-être pas envie de chercher pendant des heures une chanson, heu, qui te correspond à à l'ambiance du moment, donc, heu, oui, le faire en amont, c'est quand même beaucoup plus intéressant.